Расскажи, как ты проверяешь новости в интернете? Где ищешь правду?
Да, это, конечно, тема сложная, потому что, ну вот как-то раньше так говорили, что по телевизору правду не скажут, а сейчас даже ситуация с интернетом получается.
Ну зачастую, да.
И, э Да, то есть действительно всё надо проверять. Особенно, например, это когда касается новостей. Но
М-да и
Да, я для себя, как бы, нашла таких несколько способов, как всё-таки, на какие новости обращать внимание, на какие нет и как с ними работать, то есть.
Вот это ты точно совершенно сказала. Вот к а какого рода новости тебя интересуют? То есть, э, какие новости, м, настолько важны для тебя, что ты, э, проверяешь их или перепроверяешь?
Мгм. Ну, понятное дело, что всё-таки самые такие критичные новости для меня- это, то есть в плане того, что происходит в стране, то есть какие-то новые законы, эм, ш что-то связанное, э, какими-то
Какая-то правовая информация?
Э, да, какие-то политические там решения, то есть вот всё, что может напрямую меня на меня как-то повлиять, то есть такие новости. И, конечно же, я слежу за новостями более оптимистичными, то есть какие-то новые открытия, эм, что-то из науки.
EА, то есть, ну, вообще полный спектр получается, то есть это и м, <grunts> новости из сферы законодательства, э, права, из сфены сферы политики. Наверно, экономика тоже, да? Потому что экономика зачастую непосредственно касается людей. И плюс международные ситуаци
Ну Ну, ч Ну, экономика Ну, экономика, честно говоря, нет. Мне как-то это уж слишком скучно, честно говоря, и желтые новости я я тоже не читаю. Там про какие-то сплетни, кто-то с кем-то расстался- вот это я терпеть не могу.
Ну да, понятно. Ну да, понятно, ну ну, т хорошо, 3 категории новостей, ну, так примерно. И вот ты вычитал какую-то, м, сенсационную новость, и что?
Эм. Н-да. И Мгм. Ну, во-первых, если эта новость, допустим, связана с какой-то страной, чей язык я знаю. То есть, например, что-то связано, например, с Америкой. И я вычитала это на каком-то другом языке. Я прежде всего и вот это прям что-то сенсационное, то есть полностью меняй может как-то на меня повлиять, что-то прям вау! Я прежде всего пойду найти источник, то есть, потому что обычно, например, если статья по-русски про, например, про Америку, то обычно это статья, которую пре перевели из New York Times или еще откуда-то. То есть я иду к источнику.
Так. Мгм. М. Понятно. Подожди, ам, м, для уточнения, э, значит, ты знаешь несколько языков, ну, включая русский и английский, и читаешь новости на разных языках. Я правильно понял?
И Да. Мгм. Да. Да, я читаю новости на разных языках ы И знаешь, это иногда даже интересно увидеть разницу, то есть как на каждом языке преподносят вроде бы одну и ту же новость. И это очень интересно, что как бы с сами детали оставляют, как они есть, но полностью меняют иногда оттенок и, то есть какая-то новость, которая по сути ну, я не знаю, например, на английском языке её это об этой новости рассказали, как, просто что-то случилось, ничего критичного. А на другой язык могут перевести те так, перевести как: "Вау! Ш Огромное что-то!" Да, то ес
Ну, м, серьезный подход. Так. С комментариями, так сказать, да? Так сказать, с комментариями.
Много чувствовало комментарии, и это очень интересно- замечать эту разницу.
Да, пожалуй, что это большой плюс- иметь возможность читать новости на разных к языках и сравнивать одну и ту же новость, поданную по-разному, на разных языках. Да, интересно.
М-да. Однозначно, да. Но, знаешь, я считаю, что, как бы, про то, чтобы искать правду в интернете, к сожалению, на новостях это не заканчивается. И эта с
Так.
то есть сфера намного больше. Например, у меня было неск несколько опытов мошенниками в интернете.
Вот как. А они пытались тебя обмануть?
Да. Ну, конечно, я никого обманывать не хочу. <laughs>
Ну, это могли бы чисто те ти чисто теоретические какие, так сказать, а, сообщения, что вот там увеличилось количество случаев мошенничества, будьте осторожны. А тут, получается, мошенники конкретно к тебе обратились, да?
Мгм. Не Да, так и есть. И причём обратились на такую очень больную тему для меня. Ну, как больную, очень релевантную для меня тему, чувствительную в то время, что я только-только переехала и искала работу, то есть в новом месте. И, понятное дело, процесс это, ну, такой- не из самых приятных, то есть постоянно подав постоянно искать, что тебе подходит, постоянно подаваться, постоянно получать: "Большое спасибо, но мы отк отклонили вашу, как бы, вашу аплика application, мы двигаемся дальше".
Чувствительно. Так. Мы с вами свяжемся, да?
Да, мы с вами свяжемся, хорошего вам дня, вот это всё. То есть, понятное дело, процесс
Да-да, это ещё психологически затратно, да.
Конечно, и психологически, и времени на это столько уходит, то есть вроде бы я садилась, там хотела податься в 1-2 места, думала, ну, займёт там час. И как-то ушло на это полдня. То есть написать все письма, там всё, что им надо. В общем, появились как-то, я получаю, э, какое-то сообщение через имейл от какой-то компании, что они меня спрашивают: "Вот мы получили как бы ваше ваше резюме, хотите ли вы дальше продолжить вот это весь процесс?"
Так. Ага. Ага, а ты действительно оставляла много резюме на различных платформах, да? То есть, э, э, достаточно большой круг людей мог знать, что ты ищешь работу, да?
Новый. Да, то есть. Так и есть. И я на тот момент подала, наверно, уже резюме, ну, 100. В 100 разных мест, то есть я уже вообще перестала помнить куда я подала, что да как.
Ну, понятно, да.
И тут мне откуда-то ответили и я, конечно же, написала: отлично, погнали. То есть я хочу продолжать с этим процессом. И они мне отправили какой-то список вопросов.
Мгм.
То есть как? Ну, ну.
Понятно, ну, п подожди секундочку, да, подожди, извини, что я перебил тебя. Ты не, м, стала сразу проверять, что за компания, откуда тебе написали?
Да. Я проверила, да. То есть компания существующая, вроде бы всё, как бы выглядело Да, То есть всё выглядело абсолютно реально, ни никаких подвохов таких сначала не было.
Реальная, да? Понятно, да, давай. Интересно, давай дальше.
Окей. И вот, и отправили какой-то список вопросов, и я как бы видела, что вопросы, они, ну, такие слегка, как будто глуповатые, но, с другой стороны, я подобные вопросы видела и в других настоя как бы компаниях, что я уже знала, что это настоящая компания, настоящие вопросы, и тоже как бы это было в Америке, то есть. Тут. Да, стиль общения, ну, не совсем такой, как к которому я привыкла.
Ага. М. Глуповатые, да?
То есть и могут спрашивать всякие такие смешные для меня вещи. Так что я как-то, ну, не напряглась, честно говоря, сильно от этого. Ответила на все вопросы, всё всё всё заполнила, работала над этим, наверно, дня 3. Ну, потому что какой-то уже ответственный процесс был. Очень много там вопросов было 20, наверно.
Мгм. Да, 3 дня, а так много вопросов было! М, м. Так. А, это выглядит как серьезный подход, но что-то тебя насторожило, да?
Да. В том то и дело, что-то мне как-то насторожило, но я думаю: "Окей, то есть пока что как бы ни ничего такого конкретного не произошло, двигаемся дальше". Отправила им вот эти ответы. Прошло несколько дней и тут я получаю сообщение, что поздравляю, вы получили работу. <laughs> Добро пожаловать! Да! Та Да-да, то есть так и сяк, объясняю, то есть если хочешь принять эту работу, давай как бы двигаться дальше с этим процессом. И я как-то очень удивилась, то есть как так, что никакого официального собеседования не было как бы ни ну я с никаки ну никакой человек мне даже не позвонил, не никакой встречи не было. Очень странно.
Та Из этой компании. Из этой компании. Да? Ага. Подожди, значит, то ты, э, м, м, не испытала никакого, значит, ну как бывает эйфорическая радость, да? Эйфория: вот наконец-то я нашла работу после долгих поисков. Ты уже так настроена была достаточно скептически, осторожно, да?
Ой. Ну, кстати, знаешь, я обрадовалась, потому что тоже было в этом, э, сообщении, было написано, что это работа контрактная, то есть на какой-то короткий период и она полностью, э, из дома. То есть у них даже офиса никакого нету, по сути, для, э, этой позиции. То есть я напряглась, но с другой стороны как-то всё ещё находила логику в том, что происходит.
Ага. Так, так, и что было дальше?
Вот. И плюс затем они мне отправили, э, контракт. И я его читаю и выглядит всё отлично. То есть даже есть подпись их их, э, CEO этой компании. То есть я нашла этого человека. Кстати, тут как раз-таки в помощь LinkedIn. Есть такие сайты, чтобы проверить информацию. Нашла этого человека, нашла как бы все имена, которые там находились, в этом документе. Я их всех нашла.
Ага. Да. А, то есть ты полезла в интернет проверять личность этого человека да, чья подпись там стояла?
Конечно! Конечно! Но это
М, очень такой серьезный деловой подход.
Да. Но как-то ст дальше стала вчитываться, вчитываться и что-то мне там ну, не знаю что-то в я не доверяла им.
Мгм.
И потом как-то начала искать дальше и попросила помощи у до дорогого ChatGPT. Отправила им и да, отправила туда, то есть выложила туда этот, э, договор и спросила его как бы: "Замечаешь ли ты тут что-то, что чего-то не хватает, что-то не так?" Да. И действительно, он мне указал на несколько моментов, которые я тоже заметила, что что-то там не так.
Вот. Да. Попросила оценить. Мгм.
И
Ага.
Да. То есть, а затем из этой компании пришло сообщение что у тебя есть что-то там 2 дня подписать этот контракт иначе условия обнуляются.
М, торопят значит. Ага.
Подозрительно опять же. В общем, я решила написать в саму компанию, то есть у них, ну, в саму компанию официально, то, что я была уверена, что это не какой-то скам. И они мне в итоге оттуда написали, что да как бы это, к сожалению, это всё фейк. Так что.
Да, да. А. Вот как.
Такая ситуация, да. <laughs>
Ну вот ты применила свой принцип проверять, э, про всё, что вызывает хотя бы малейшие сомнение да, и несмотря т на то, что здесь был такой сказать продуманный, можно сказать, профессиональный мошеннический подход.
Да. Очень. Да, то есть они настолько детально всё продумали. Да, вот я так думаю. Да, если бы они также вкладывались в поиск какой-то настоящей работы, вот эти мошенники, они бы, мне кажется, преуспели неплохо, настолько это всё было вдумчиво.
Всё как бы, каждая деталька продумана, да, и тем не менее. Мгм. Но они нарвались на тебя? Э, надо полагать, что надо полагать что, э, в 90 слу процентов случаев это всё у них, как бы это сказать, получилось. М, какой бы ни была их цель, наверняка это была не очень благородная цель. Ну, и благодаря, э, своему принципиальному, так сказать, а, ну, скептическому подходу и привычке проверять новости, м-да?
<laughs> Может быть, да. Ну да. Доверяй, но проверяй всё-таки.
Ты решила Именно, да. И обращение к, э, ф искусственному интеллекту за консультацией- это тоже был очень умный шаг.
Да, это конечно то есть надо тоже понимать, когда стоит доверять искусственному интеллекту, а когда нет, потому что всё-таки это не какое-то волшебство, то есть он работает на основе данных, которым которые ему сами люди и дали. Так что нужно понимать, как с этим инструментом работать и не доверяться ему на 100 % всегда. Но да, это отличный инструмент.
Да. М-да. Ну, верно, верно. Но с другой стороны, искусственный интеллект может проанализировать огромное количество данных за очень короткое время и там очень полезно полезная функция.
Да. Да, в этом плюс. В этом однозначно плюс. Э, но тоже надо как бы уметь: знать, как спрашивать, чтобы как раз-таки не напороться на какую-то ложь. Надо знать, как спрашивать вопросы.
Какой-нибудь, да. Мгм. Но скажи, пожалуйста, чтобы завершить эту историю с неудавшимся, а, м, мошенничеством, м, неизвестных, так сказать, злоумышленников. Ты им написала, что ты их разоблачила, этих негодяев, нет?
Да. <chuckles> Да. Честно говоря, я перестала им отвечать, потому что ну как-то и времени с было жалко на еще больше на это время тратить и как-то н и честно говоря как-то уже настолько это всё надоело вот это с то, что связанное с работой, так что я просто перешла дальше к поискам и просто
Ну да. Мгм. Но ты сообщила в компанию, это тоже был неожиданный, наверно, для мошенников шаг, связалась напрямую с компанией и сообщила им фактически о том, что кто-то действует от их имени, а это, насколько я понимаю, ну пре преступление?
Да. Да. Да. Да, однозначно, я не дум ну, я не уверена, что они что-то с этим сделают, потому что ну какая им по сути разница. Да, ну не знаю.
Наверняка что-то предпринято. Наверняка что-то предпримут.
Надеюсь да. Потому что
Ну что эта эта эта история очень наглядно демонстрирует, насколько серьезно ты проходишь, э, подходишь, э, к ф проверке фактов.
Мгм, ну ничего не поделаешь. Все-таки такой у нас век, что фактов очень много, они повсюду, и если доверять всему, то есть это получается то же самое, как доверять тому, что написано на заборе. Надо всё проверять.
Верно, ты, ну ты наверно, имела ввиду всё-таки не факты, а фейки, да, подделка, обман.
Да. Конечно, и тоже даже настоящий факт, как в новостях, иногда может быть сам факт, он, конечно, правда, но именно оттенок, который ей дают, это абсолютно вообще никак не связан с реальностью. Так что надо включать голову и всегда думать, где заканчивается факт и начинается чувство.
Да, да. М, <clicks tongue> абсолютно права, и действия твои достойны уважения. Спасибо, что поделилась. И н можно надеяться, что его примеру подейству а, последуют и другие, возможно, потенциальные жертвы фейков и попыток обмана. Спасибо.
Да. Большое спасибо. Мгм. Да. Большое тебе спасибо за такие интересные вопросы и надеюсь пообщаемся еще.